أنا بقى لي فترة كده يعني عمّالة ب عندي إحساس بالذنب وإحباط، صراحة مش لَاقية أي حد أتكلّم عنّه أو أ معاه قصدي أو أفضفض معاه، آمم وكنت عايزة أحكي لَك يعني شويّة، بصراحة أنا بقى لي فترة مشتركة كده آمم في CrossFit ويعني كُنت ملتزمة عليه أوّل شهرين، بس بقى لي شهرين بجد يعني تقريبًا رُحت مرّة طول الشهر مع إنّي كُنت باروح 8 مرّات.
آه أكيد، ف
ويعني عندي إحساس بالذنب إنّي عمالة أضيع فلوس، والناس برضه عمالة تسأل عليَّ أنتِ ليه ما بتجيش، مش عارفة يعني أتغلّب على الإحساس ده إزاي؟
امم. طيب هو يعني مبدئيًا أنا يا واصل لي إحساسِك، و آآ، وبرضه في الأوّل خلّيني أقول لِك إن أنا موجود هنا علشان أسمعِك، فضفضي براحتِك خالص. آآ <sighs> وبالنسبة لل شعورِِك بالذنب إنّك ما بتروحيش التدريبات، وناس كتيرة بدأت تسأل عليكِ، طيّب أنا برضه محتاج أعرف شويّة حاجات مِنّك كده هو إيه السبب إنِّك يعني ما بتروحيش التدريبات، أو مش مُنتظمة في التدريبات الفترة ال أ الفترة دي مثلًا؟
امم بُص هو الموضوع ابتدى إن أنا، يعني كان عندي project مهم أوي في الشغل، و وقُلت بقى إن أنا خلاص هاقعد الأسبوعين دول مش بانزل آآ التدريب، علشان أخلّص الproject وأعرف يعني أطلّع أحسن نتيجة، بس بعد ما الproject انتهى، مش عارفة يعني خلّيني أقول كده زي ما كأنه جالي إحساس <tsk> كسل، على تقل على يعني خلاص ما بقاش ليَّ أي نِفس إن أنا أنزل، آمم مش عارفة بقى ليه يعني، مع إني كنت حتى باحب التمرين جدًا، وكنت باستنى على طول يوم الcross fit ده عشان أنزله
آه. أيوه.
ومش عارفة بقى هل القعدة بتاعة الأسبوعين دول، القعدة اللي في البيت، هي اللي كانت أثّرت. آآ بصراحة أنا نَفسي مش مش متأكدة السبب، أنا برضه ي أختي كانت بتروح معايا في الأول، وبعدين هي نقلت مكان تاني، فبرضه بطّلت تيجي معايا، ممكن ده يكون سبب مش عارفة.
إمم تمام. أيوه، أيوه، هو كلامِك مضبوط فعلًا، هو وارد يكون السبب إنه مثلًا ما فيش حد يعني كنت الأول بتروحي مثلًا مع أختِك أو أختِك كانت موجودة، فبالتالي دي كانت بتشجّعك شوية، آآ ممكن برضه مع فترة الراحة أو الأسبوعين اللي أنتِ قعدتيهم دُولة، آآ يعني خدتِ على الراحة بقى أو اللي هو امم يعني آآ خبّيتِ زون الراحة شوية. طيب ال يعني ما حاولتيش مثلًا، أو ما يعني ما كانش فيه محفّز تاني إنِّك ترجعي، أو ما فيش حد مالكيش صحاب مثلًا هناك تانيين بتشجعوا بعض، بحيث إنِّك تقدري تروحي تاني مثلًا، أو في أنشطة لو في أنشطة مثلًا معيّنة، ممكن تعمليها هناك، يعني ما حاولتيش ما فيش حلول حاولتيها مثلًا؟
اهم. إمم، بُص هو أنا كان عندي واحدة من أصحابي يعني كانت بتفكر إن هي تروح، امم، بس امم، يعني كان كله كلام ما جاتش معايا في الآخر، فأنا برضو ما رحتش. مع أني حتى أنا فاكرة إن اليوم دوّة كنت مقررة من الصبح إني رايحة، حتى جهزت اللبس بتاعه، بس في الآخر بقى عند آخر ساعة كده لما قالت لي إن هي مش هتقدر تيجي، امم، أنا كمان سبت الشنطة بتاعة اللبس جاهزة عند الباب، ولا أنا رحت ولا أي حاجة. وبرضه يعني ال المدرب ساعات بيبعت لي على واتساب "إحنا بقى لنا كتير ما شُفناكيش، هتيجي إمتى؟" لإني برضه دفعت تمن ال الشهور ديّة، يعني أنا الفلوس ديّة راحت عليا. دي برضه حاجة مضايقني جدًا، يعني حاسة إنه رميت الفلوس ديّة كده في الأرض.
امم. أها. آه. إمم، فاهمِك. إمم، هو شعورِك مضبوط فعلًا، فكرة إنه أنت اشتركتِ ودفعتِ المبلغ يعني امم، يعني طبيعي إنِك تكوني متضايقة شوية من من النقطة دي تحديدًا يعني. طيب، امم، يعني ما فيش مثلًا ما فيش أي محفز تاني مثلًا خارجي؟ يعني بحيث إنه آآ، يعني مثلًا مش عاوزة تعملي فورمة مش حابة إنِك يعني ما كنتيش شغالة على حاجة معينة بتسعي ليها مثلًا فبالتالي ممكن يكون حافز ليكِ إنِك ترجعي؟
امم. امم، بصراحة، أنا كان أصلًا السبب إن أنا أروح الcross fit فى الأوّل إن أنا كان عاجبني جدًا إحساس إن أنا آمم، <tsk> خلّيني أقول قويّة كده، إن أنا عارفة أشيل حاجات تقيلة يمكن أو إن أنا عارفة أتعامل مع الحاجات اليوميّة خلّيني اقو الshopping الطلبات بتاعة البيت، بأعرف أطلع بها السلم عادي أنا برضو ساكنة في الدور الخامس، فَالحاجات دي كنت مبسوطة بيها جدًا في البداية وهي دي كان يمكن اللى محفزاني أوي إنّي أنزل. وبصراحة أنا يعني حتّى cross fit لمّا كده لمّا باروحه وحتّى لو أنا مثلًا رايحاة وأنا مش طايقة نفسي <chuckles> و ومش عايزة أنزل أصلًا، بعد ما باخلص التمرين بجد باحس يعني إحساس مختلف تمامًا، بابقى مبسوطة إنّي رُحت وبابقى مبسوطة إنّي اتمرنت، وباحس حتّى آه، إن مودي كده اتحسن جدًا. آمم، بس بقى الإحساس اللي بيبقى قبل التمرين بصراحة مش أحسن حاجة يعني أصلًا ما بابقاش عايزة أروح.
جميل. اوه. طب، حلو. اهم. امم، امم، كسل بقى وكده. طب، هل ده ممكن مثلًا يكون راجع لمثلًا إجهاد؟ أو مجهود أنتِ أنتِ بتبذلي موجهود مثلًا في يومِك؟ آآ، بتكوني يعني جسمِك مريح شويّة بسبب المجهود اللي بتبذليه مثلًا في اليوم؟ والّا مالوش علاقة يعني؟
اهم. آآ، ما هو أنا أصلًا باشتغل من البيت، فبصراحة ما بابذلش مجهود أوي غير مثلًا طبعًا الق ي القعدة اللي بتكون على المكتب دي يمكن بتوجع الضَّهر شويّة، و وباحس إن حتى ممكن آآ آآ تمرينات الإطالة اللي إحنا بنعملها قبل ما بنبدأ التمرين أصلًا، بتساعد إن هي كده تفُك العضلات من القعدة طول اليوم على الكمبيوتر آمم، بس ممكن فعلًا يكون سبَب إنّه، يعني مخلّيني كده القاعدة والراحة دِيَّة مخلّياني حاسّة بكسل أو تُقل إن أنا أنزِل وأتحرّك وأرُوح حتى وأ وأرفع أوزان أو حاجة من الحاجات دِيَّة، يعني حاسّة إن هي ممكن برضه تكون السبب إن أنا اتعوِّدت إني أقعد في البيت من غير أي تمارين خالص.
إمم. أيوه. صح. إمم. امم. طَب ليه ما بتفكّريش مثلًا هو كلامِك فعلًا منطقي برضه يعني في في تحديدًا في نقطة الراحة دِيَّة، إنه أنتِ مثلًا شغّالة من البيت فبالتالي، آآ، يعني ما بتبذليش مجهود، أ ما فيش تمارين فبالتالي جسمِك خَد على الراحة شويّة وما فيش محفّز يخلّيكِ إنِّك ت ت ترجَعي، فبالتالي أنتِ بتفضَّلي الراحة أكتر يعني. طيب، ما بتحاوليش مثلًا ليه إنِّك تعملي تمارين، اللي هو التمارين الخفيفة كده، اللي هو تمارين تسخين مثلًا أو حاجة، بحيث إنّه على الأقل مثلًا جسمِك يفضَل آمم، يعني في حالة حركة كده وبالتالي ممكن أ في أقرَب فرصة أو في أقرَب وقت مثلًا تقدَري ترُوحي. يعني أنتِ، اللي أنا فهمته من كلامِك إنّه برضه أنتِ مش عاوزة تضغطي على نفسِك أو مش عاوزة ترغمي نفسِك آآ على حاجة علشان، يعني ممكن علشان مثلًا أ ما تكرَهيهاش مثلًا أو، أصْل دي حاجة برضه مش عاوزة إرغام، يعني لو أَرغمتِ نفسِك عليها ممكن فعلًا ما تق يعني ما تقدَريش تكمّلي تاني يوم أو تالت يوم، وبالتالي مش هيبقى حَل يعني، آآ، طَب أنتِ
إمم. اهم. آه. امم. آه. بصراحة عندك حق يعني في النقطة دي.
إمم. طَب ليه مثلًا ما بتسخّنيش كده، يعني تبدئي من البيت سخ يعني خطوة، خطوة كده، تبدئي تسخّني شويّة تمارين، حتى لو خ تمارين خفيفة كده، آآ كام تمرينة مثلًا في اليوم، تاني يوم مثلًا تزوّدي شويّة آآ، ممكن بعد كده الدنيا، يعني تالت يوم مثلًا تيجي معاكِ إنِّك ترُوحي الجيم مثلًا أو التدريبات؟
هي مش فكرة وِحشة وأنا ممكن أجرّبها، أنا بس كنت باستمتع أكتر بالتمرينات اللي هي بتكون في جروب كبير و نعمل كلّنا تمارين مع بعض، و يعني باحس كده آآ، روح ال الجروب الكبير دي كده بتحمّسني، آه، آمم، بس ممكن إن أنا أجرّب في البيت يعني، حتى لمّا لمّا باحس كده الإحساس اللي بعد التمارين ده، ده ممكن يحفّزني إن أنا أفكّر أنزِل تاني أو إن أنا يمكن آمم، أتمشّى أو أ أجري كده لحد مثلًا المكان ف في نفس الوقت أبقى سخّنت قبل ما أوصل لهم، آمم، فأكون already حاسّة بحماس يعني إن أنا أرُوح لهم من من غير بقى إحساس الكسل اللي أنا باحسه ده.
إمم. جماعة. امم. حلو. بالضبط، بالضبط، وبرضه يمكن مثلًا علشان الوقت ده وقت مثلًا بداية ال ال البرودة شويّة، موسم الشتا بدأ يدخُل وبالتالي الجو برَّد شويّة، فده برضه عامل شيء من الخمول مثلًا، فده ممكن يكون عامل؟ امم و وليه مثلًا برضه، ما يعني ما بتفكّريش في فكرة اللي هو ال اللي هو إيه، اللي هو ت <tsk> يعني تكافئي نفسِك كده مكافأة بسيطة كده مثلًا، نظام المكافأة البسيطة؟ امم.
ممكن جدًا. ممكن. اهم. بصراحة فكرة كويّسة جدًا، أنا كنت باعمل كده أصلًا ساعات، كنت باكافئ نفسي ساعات بمشروب كده أنا باحبه صحّي برضه، ولكن كان في الطريق بتاعي من وأنا راجعة، فكنت على طول بعد التمارين باقف وباجيبه، زي مكافأة كده إني رُحت التمارين، لأن هو برضه غالي شوية فما كنتش ب باشتريه كل يوم، آآ أنا فعلًا حاسّة إن يعني لو قدِرت أرجَع للحاجات دي، إن أنا مثلًا أتمرّن شويّة في البيت، حاجات بسيطة على موضوع المكافآت دوّة، دي كُلّها حاجات فعلًا ممكن إن هي تحفّزني إني أرجَع تاني للتمارين.
ما حلو. إمم. بالضبط، بالضبط. يعني شوفي هو يعني أنتِ ممكن تجرّبي كذا حاجة برضو، يعني في الأوّل والآخر في حلول ممكن تمشي معاكِ وفي حلول آآ، يعني في حلول بتمشي مع ناس مش ممكن تمشي معاكِ آآ، وكذلك العكس يعني. فهي الفكرة في إنِك تجرّبي كذا حاجة، مثلًا تشوفي أنت بتحبي إيه أو يمكن الحا يعني في حاجات معيّنة ممكن تكون حافز قوي بالنسبة لِك، زي فكرة الجماعة يعني برضو من خلال كلامِك إنّه لو قدرتِ أو في واحدة من صاحباتِك مثلًا آآ، يعني قدرتِ تِقنعيها إن هي تيجي معاكِ، فبالتالي ده هيبقى محفز قوي ليكِ. أو لو حد في طريقِك مثلًا من ال الجروب أو المجموعة اللي أنتم بتتدربوا مع بعض لو مثلًا حد أنتِ في طريقها و واتفقتوا سوا أو اتفقتِ معاها إن هي تفوت عليكِ وتكون حافز إنِّك آآ، تروحي معاها فبالتالي ليه لأ برضو يعني؟
اهم. فعلًا. امم. بصراحة عندَك حق يعني في كل اللي أنتَ قُلته، وأنا بجد مبسوطة جدًا إن أنا اتكلّمت معاك وإن أنتَ قعدت وسمعتني وكمان قدرت تدّيني كده أفكار جديدة. شكرًا جدًا ليك.
أنا تحت أمرِك في أي وقت.